Allora guarda, io oggi con te vorrei parlare di un argomento che potrebbe fare un po' sorridere, perché è quello legato ai viaggi. Ma non ai viaggi classici, ma a un viaggio che magari hai fatto, solo per andare a vedere un determinato concerto. E quindi vorrei sapere, se ti è mai capitato di fare un viaggio del genere e come è stata l'esperienza?
Mh. <chuckles> Guarda, in realtà, hai proprio toccato 2 cose che io amo, ossia il viaggiare e i concerti. Quindi, proprio 2 argomenti a me molto cari, proprio perché sono tra i miei svaghi principali. E ti dirò, sì, ma non ne ho fatto solo uno, per un determinato concerto, ma mi è capitato molto spesso di viaggiare proprio per per v andare a vedere un concerto specifico. Uhm, ti dirò, ehm, l'ho sempre un po' fatto. Cioè anche quando, magari, ero un po' più ragazzina, ehm, mi spostavo in varie città. Sono abbastanza vicina a Milano che, diciamo, è una città dove, bene o male, vengono un po' tutti. Però, non lo so, mi piaceva anche esplorare altre parti d'Italia. Diciamo, sono più o meno sempre rimasta in Italia, fino a che ahimè, <chuckles> durante la pandemia mi sono appassionata a quello che è il mondo, ehm, dall'altra parte del del mondo, letteralmente, rispetto a noi. Ossia il mondo sì, il mondo asiatico e tutto ciò che concerne il famoso, famigerato K-pop, okay. Sì e ahimè, <chuckles> questi gruppi K-pop che ho iniziato a seguire, uno in particolare ehm, inizialmente, quando hanno riaperto tutto dopo il Covid e hanno riniziato a fare concerti anche in Europa, snobbavano l'Italia, da morire. Cioè era proprio una questione del: l'Italia non ha abbastanza posti ideali, perché, in realtà, bisogna tener conto di un sacco di fattori per questi gruppi, ed effettivamente, ehm, posti che non siano stadi, perché non lo sai, alla fine, se lo riempi uno stadio, non sai, in un paese così lontano da casa, quanto puoi essere famoso a tutti gli effetti, no.
Mh-mh. Okay. Sì. Ah, okay. K-pop, okay. Mh-mh. Ah, okay. Mh-mh. Sì. Eh, certo.
E quindi in Italia non non venivano. Allora, il primo viaggio che mi sono ritrovata a fare per un gruppo che veniva dalla Corea, era a Berlino.
Mh.
Poi per ehm e questo per questo gruppo ho fatto solo questo viaggio, mentre per l'altro che seguo, che è il principale che seguo, ehm, ne ho fatti un po'. <snorts> Allora sono stata sono stata tre volte a Parigi, ehm, una a Londra, ehm, una a Roma, vabbè, in Italia perché finalmente sono venuti. E poi una volta sono, ehm, <exhales> grazie a Dio venuti a Mi anche a Milano, quindi mi sono spostata di poco. Però sì, per loro mi sono, mi sono mossa un po', ecco. Un po' monotona s andare così tante volte a Parigi, però era effettivamente la cosa più comoda, anche a livello economico, quindi
Okay sì, dimmi. <chuckles> Oka ma, uhm, questi viaggi qui, hai avuto la fortuna di farli con qualche amica, o qualche amico, insom o il fidanzato, se c'è. Perché magari sei riuscita a convincerli a venire con te, in qualche modo, facendogli ascoltare qualche pezzo di questo o di questi gruppi. Oppure sei sempre partita da sola? E se sei partita da sola, com'è stata l'esperienza?
<chuckles> Allora, non sono mai partita da sola e sono, ti dirò di più, sempre andata con la stessa persona, perché questa persona è la la mia migliore amica, che ha la st la mia stessa identica passione per le stesse gli stessi gruppi di base. E quindi quando, sempre durante il Covid tra l'altro, noi abbiamo questa amicizia, mhmm, da quasi un decennio, ehm, ma a distanza, quindi abitiamo a circa 400 chilometri di distanza, sì, una roba del genere, ehm, e diciamo che i concerti sono anche un po' il nostro modo di vederci. Perché tra una cosa e l'altra della vita, tra lavoro, adesso, prima co cioè prima con lo studio era molto più facile perché, comunque, gestivi un po' tu le cose e riuscivi a incontrarti quando volevi. Adesso col lavoro, facciamo molta più fatica, e usiamo proprio queste occasioni per stare un po' insieme, avere questo questi momenti un po' nostri e che è un po' la nostra cosa, la nostra passione, quindi entrambe combiniamo le 2 cose e sono sempre esperienze bellissime. Cioè, da ogni esperienza che abbiamo, nascono tanti racconti, tante tante belle storie e avventure. Tanto che noi per poi avere sempre un ricordo, diciamo, ehm, nella città in cui andiamo, che visitiamo, compriamo poi, sai, quelle brutte magliette per turisti con scritto: "I love e il nome della città" ecco quelle. E noi le abbiamo, appunto, di Berlino, Parigi, le abbiam prese anche di Milano, anche se a me fa ridere dato che sono cioè abito di fianco a Milano, ma vabbè, sì. Poi Roma, e sì, no, per i concerti queste, poi ne abbiamo anche altre di piccoli viaggi che abbiamo fatto per conto nostro, senza concerti di mezzo, ecco, però però sì, abbiamo questa que ah no, Londra, ecco, ho dimenticato. Abbiamo questa tradizione di di comprare queste magliette, ehm, però ogni volta che non le metto mai, eh, cioè vorrei quasi fare una teca e tenerle lì dentro sì.
Ah. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Certo. Mh-mh. Sì. Sì. Sei lì vicina. Ah, okay. Mh-mh. Ah, mhmm, come ricordo, insomma, diciamo, per ricordarti di questo evento in cui sei andata. Ma, mhmm, durante l'anno, quante volte vai a vedere i concerti, se magari li hai comodi? Cioè ti sei prefissata un limite massimo di una volta all'anno? Oppure, se questo gruppo tende a fare 2 date, magari non troppo vicine, ovviamente, ehm, in Europa e sono per te e per la tua amica comode, andati più volte?
Sì. Mh-mh. <snorts> Allora, non ehm, cioè mi fa ridere dirlo. Infatti, anche tutti i miei amici mi mi prendono in giro, effettivamente, però bisogna pensare al fatto che comunque, si parlano, c cioè si parla di un gruppo che viene dall'altra parte del mondo e che, una volta finito il tour europeo, non sai se tornerà mai, quando tornerà mai. Poi hanno tantissime altre cose, ehm, come, banalmente, la leva obbligatoria. Quindi, magari qualcuno parte per il militare, e e non fanno più tour né niente. Quindi non sai mai, poi, quando sarà l'ultima volta che vedrai un concerto del genere. Quindi dipende molto, dal tour che fanno. Ad esempio, l'anno scorso loro hanno fatto solamente 2 date in Europa, una a Milano e una a Londra, ed erano a 2 giorni di distanza, 12 e 14 luglio. E le abbiamo fatte entrambe, perché abbiam detto: "Vabbè, ci risulta abbastanza comodo". Fatte tra in 2 modalità completamente diverse. Ossia, la prima data eravamo sotto il palco, praticamente. La seconda data a Londra siamo arrivate, 10 minuti prima che iniziasse il concerto. Cioè proprio molto più rilassate, tanto l'avevam visti 2 giorni prima e okay. Mentre quest'anno, hanno fatto un tour europeo molto più esteso, in giro per, ehm, in alcuni posti arene, in alcuni posti anche stadi. Ehm, tipo a Roma erano all'Olimpico, quindi, comunque, <smacks lips> posti anche abbastanza grandi, ehm, e sono andati in vari paesi europei. Quindi noi, all'inizio, volevamo prendere una data sola. Roma non era ancora stata annunciata, quindi abbiam preso la prima data di Parigi che, tra l'altro, era l'ultima di tutto il tour. Quindi abbiamo detto: "Be bellissimo, emozione incredibile, okay". Questa data va sold out e un paio di giorni dopo, ne mettono un'altra, sempre a Parigi, il giorno dopo. E noi, guardando i voli in quei giorni, avevamo visto, che quel giorno noi dovevamo stare a Parigi per forza, se no, cioè non potevamo tornare a casa prima. E quindi abbiamo detto: "Vab vabbè, siamo lì. <chuckles> Facciamo come abbiam fatto Milano e Londra, prendiamo un biglietto, mhmm, che costa poco. Cioè quello che costa veramente meno di tutti,e andiamo, anche se è il giorno dopo, 2 giorni di fila così fa ridere, ma facciamolo". Ehm, e quindi abbiam preso tipo il terzo anello, veramente vedevamo le formiche, però il primo giorno l'avevam fatto bene, quindi okay. Un paio di mesi dopo annunciano Roma, e lì ti viene da dire: "Sono nel mio paese. Cioè è vero che non abito a Roma e, comunque, il viaggio lo devo fare, ma sono letteralmente in Italia. Posso mai farmi las ciar sfuggire un'occasione del genere". E quindi
Mh. Sì. Okay. Okay. Okay. Ah, okay. Okay. Certo. E infatti, non te la sei fatta sfuggire, insomma.
Assolutamente no! Ehm, e cioè e quindi nulla, ehm, abbiamo comprato anche Roma e lì noi volevam vivercela in una terza modalità. Ossia, avevamo preso i biglietti per il parterre, ma volevamo arrivare anche lì all'ultimo tanto, comunque, avevamo fatto già due date e abbiam detto: "Vabbè, in tranquillità e okay". Succede che noi arriviamo senza fare un minimo di fila, ehm, arriviamo all'apertura dei cancelli, non corriamo, tutte tranquillissime. Io mi giro, guardo e c'era la transenna vuota.
Sì. Mh-mh.
E guarda la mia amica e le dico: "Ehm, forse è il caso che ci mettiamo in transenna. Lo so che avevamo pensato di farcela molto tranquillamente, però, sai, c'è la transenna vuota". E quindi, alla fine, caso ha voluto che veramente fossimo in prima fila, ma, mhmm, senza aver programmato niente di questo tipo. Ed è stato, vabbè, ovviamente un'emozione bellissima. Quindi, per rispondere alla tua domanda: se capita, proprio per le motivazioni ti dicevo prima, ehm, ci facciamo anche più date. E, in questo caso, sono state 3 nel giro di 5 giorni, di base.
Certo. E ma quando capitano queste cose, ovvero che fate delle fai più date nell'arco dello stesso anno, in questo caso così ravvicinate, non rischi che, comu di arrivare alla fine di essere talmente tanto assuefatta da quello che hai visto da, magari, mhmm, pentirtene? Perché, comunque, in cioè i ad sappiamo tutti che i biglietti dei concerti adesso costano veramente, soprattutto in Italia, delle cifre abbastanza importanti. E, quindi, di pentirti di aver, magari sai, speso tanto per comunque, aver visto più o meno la stessa esibizione?
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Allora ti dirò, mhmm, nel momento in cui spendi i soldi, ti penti immediatamente. Proprio appena li vedi uscire dici: "Perché l'ho fatto?" Ehm, c'è da dire che, comunque, sono, ehm, tour che vengono organizzati, magari, a 1 anno di distanza. Quindi, per dirti, questi concerti che noi abbiamo fatto questo luglio, i biglietti li avevamo presi circa a settembre. Quindi, n nel momento in cui tu arrivi al concerto, ti sei anche un po' dimenticato dei soldi che hai speso, perché è passato così tanto tempo che dici: "Vabbè". Quindi, a livello economico, è un po' quello. Ti pesa quando escono perché dici: "Lo sto facendo veramente?" Però è una cosa che noi due, personalmente cioè parlo per noi perché, ovviamente, i casi poi cambiano, sono soggettivi, però noi, mhmm, abbiamo questa passione a tutti gli effetti. Non è che, ehm, cioè non è che abbiamo 1000 cose da fare, da dire: "Potrei tenerli per altro". Poi viviamo anche delle delle situazioni che ce lo permettono, quindi anche questo anche questo è da dire. E per quanto riguarda la ripetitività, in realtà, prima di partire pensavo esattamente questa cosa. Cioè proprio nei, nei giorni prima, no. Avevo questo, mhmm, questa paura, questo timore che già al secondo mi sarei un po' rotta. Forse il terzo, col fatto che cambiavamo città ehm, sai, poi c'erano anche tante altre nostre amiche che, uhm, avremmo incontrato a Roma, quin abbiamo detto: boh, magari lì è un po' diverso. Però la seconda di Parigi ho detto: "Boh, che palle, non lo so, ehm", e invece ne sono uscita da Roma, quindi alla fine delle tre, dicendo che se dovessero tornare e io potessi per cioè potrò permettermelo, comunque, ovviamente, economicamente parlando, ehm, probabilmente mi pa ma ma anche di più, capito. Cioè è proprio, è un'emozione talmente tanto forte perché, poi, mhmm, mi viene da dire: "Io ne ho fatti tanti di concerti nella vita, è una cosa che proprio adoro". Ma quelle sono, cioè sono degli eventi, non dei concerti, proprio che ti coinvolgono talmente tanto che ne esci e dici: "Uhm, quasi vita cambiata". Okay, è na non so neanche bene come spiegarlo, però, veramente, la sensazione è quella. E, in più, ehm, loro hanno una sezione questo gruppo specifico, ha una sezione del concerto verso la fine, in cui fanno delle canzoni a sorpresa, ehm, che ogni sera sono diverse. Quindi io che sono andata a 3, ho sentito, uhm ,canzoni diverse anche perché ogni volta le cambiavano. Quindi questo anche è molto bello, che dici: "Ah chissà alla fine cosa fanno?" E non è mai la stessa cosa. E magari poi vedi le date a cui non sei andato e dici: "Ah, cavolo, quella canzone l'avrei troppo voluta ascoltare, invece l'han fatta solo og solo oggi, vabbè". Però, però sì, un po' di varietà, alla fine, la mettono.
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Sì. Mh-mh. Sì. Certo. Sì, okay. Mh, mh-mh. Riandrai. Okay. Sì. Okay. Mh-mh. Okay. Quindi diciamo che, riflettendoci poi con a mente fredda dopo la fine dell'evento, ritieni che sia valsa la pena spendere, comunque quei quei soldi, aver fatto, ehm, questa 3 date, praticamente, di filata nei 5 giorni e quindi, lo rifaresti insomma?
<chuckles> Sì, sì, no, assolutamente. Come ti dicevo prima, se dovessi avere la disponibilità, probabilmente, ne farei anche di più. Perché, poi, ehm, è un'esperienza a tutto tondo. Ehm, fa tanto il fatto che sia con una delle persone a cui voglio più bene nella vita, ehm, che sia proprio la nostra passione. Fa tanto il fatto che sia, appunto, un evento così tanto coinvolgente. E, boh, ti senti, ti se io mi sono sentita super rigenerata. Alla fine, è stato super stancante, anche perché da Parigi non siamo mai tornate a casa. Abbiamo volato, poi, su Roma, perché era la cosa più sensata da fare. Quindi, ehm, siamo state via, in tutto 1 settimana e mezza, tra una cosa e l'altra. E pensavo che sarei stata morta, invece, una volta arrivata a casa, ho detto: "Ripartirei in questo momento per rifarlo". Proprio rigenerata, davvero.
Okay. Beh, diciamo che è importante quando, soprattutto si fanno dei viaggi dedicati a una determinata cosa, che può essere un evento o, come per il tuo caso i concerti, che quando, comunque, questo viaggio finisce, si abbia una contentezza dentro e si se e ci si senta, comunque contenti, perché è tutto importante come esperienza. Io ti ringrazio perché mi ha fatto molto sorridere questo tuo racconto e ti auguro una buona giornata.
Mh-mh. <chuckles> Guarda, grazie a te, perché è una delle cose di cui mi piace di più parlare, quindi grazie.